То есть вы им предлагаете на на на начальном этапе, да? Вот вот есть такие задачи.
Ну, им рекомендуется. Ну, то есть, как бы, подхалимство, возвышение, комплименты, конечно.
А. Интересно просто: мне казалось, когда ты даёшь сотруднику такой объём вообще работ, ну, это как минимум должно быть какое-то денежное повышение. Странно, что они не не требовали какой-то денежной компенсации за это. <sniffs>
Ну что, мгм. Мгм. Мгм. Потом, конечно, им хочется, вот, но это потом, потом. А потом, когда чего-то уже не срастается, они начинают капризничать, ножкой топать. И что делать? Угрожать уйти. А это главный момент для чего? Сказать: "Ну"
Да, да-да. Да. Мгм. Да. М. А. мо можно уволить. Когда уж раз ты сам решил. <laughs> Понятно.
Да, но тогда я я не могу, я же бюджетами не владею, тогда придётся. Т очень хотел бы те повысить, но вот такой возможности нету, конечно.
Понятно. Понятно. А вообще, вот к вам как к руководителю- вот в вашу сторону было токсична атмосфера от рядовых сотрудников? Когда вы были именно руководителем, интересно? Как вы с ней справлялись?
Мгм. Мгм. О, п я просто, ну, у меня н нету такого жёсткого стиля руководства, поэтому ко мне особенно этого и не было. То есть обычно это противодействие на жёсткий стиль управления. Как у меня демократичный, он менее эффективный в таких иерархиях. Вот. Поскольку управлять по целям сложно, вот поэтому и токсичности не было.
М-да, да. Мгм. Ну, э, да-да-да. Да. Да-да-да. Ну да. А, то есть у них была токсичность, в общем-то, просто между собой, да, и всё? Вот между там, условно, такого жела вала ротить, понятно.
Мгм. Да-да, но и на другом этапе. Ну ну, пока есть руководители, которые либо ничего не делают и много требуют, либо просто много требуют.
Да. Понятно, понятно. Интересно, как это всё работает. Вы не скучаете по тем временам, сколько <laughs> сколько решать приходилось, нет? Щас хотя бы спокойная жизнь, да, началась? <laughs>
Вот, и мгм. Нет, нет, вообще. <chuckles> Вобще нет. Да, это в прошлом, и очень хорошо. Да. Да-да, как говорится: "Чё началось-то?" Всё самое хорошее, так что можно порадоваться. Да, большое спасибо. Всего доброго.
Конечно, спасибо. Спасибо большое. До свидания, до свидания.